Слушай, знаешь, у меня такая проблема. Если честно, вот, м, не могу понять вот, как можно поставить какую-то 1 или несколько, может быть, реалистичных, э, целей на год, и при этом вот как-то не терять мотивацию. Потому что моя главная проблема в том, что я, ну вот, что бы я себе там не загадала и не поставила, не запланировала, вот мотивация, конечно, покидает очень быстро чат. Спустя 2-3 дня всё, я уже не замотивирована, мне уже и спорт не очень-то и нужен, так красиво выгляжу я так в зеркале. Слушай, давай вот попробуем с тобой разобраться и понять, может быть, ты мне поможешь вот? Может, я не те цели ставлю? А, может, у меня мотивации недостаточно? Может, есть какие-то способы, как ее, м, выкапывать? Ну, находить каждый раз, как-то ее поджигать, не знаю, увеличивать, как думаешь?
Мгм. Ну да, ну да. А, во-первых, а, да, действительно, э, сохранять мотивацию, быть мотивированным в какое-то течи большого количества времени долгого, вот ты говоришь год, да, это действительно сложно. Да, для этого нужно, а, как-то, не это это не со не у всех не все справляются, действительно. И то, что ты ставишь себе эти цели, то, что ты их пытаешься достичь, и у тебя есть вопросы, то ты уже молодец, потому что ты пытаешься как-то выбраться из этого состояния, чтобы у тя этой мотивации хватало, да, ее те не хватает. Вот мы попробуем что-нибудь с тобой, а, найти или придумать, но для начала позволь мне уточнить несколько моментов. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что ты мотивацию ставишь на год. А почему именно на год?
Мгм. Да. Да. Мгм. М, ну ты знаешь, я достаточно такой, э, реалист и, ну, я понимаю, что вот См ну смотри, хорошо, давай, э, обсудим вот одну какую-то ситуацию. 1 ситуация- это похудеть на 10 килограмм. То есть я реалистично понимаю, что ожидать 10 килограмм минус за месяц, ну, это глупо, да, это что такого должно произойти? Но от этого только очень сильный стресс должен быть, да? То есть я понимаю, логично, что, в принципе, 10 килограммам года достаточно. Но даже, может, мало, даже если так честно посмотреть, может даже мало. М, потому что целый год, э, нужно держать питание, целый год, э, контролировать поедание сладкого, да, целый год еще и физическую нагрузку поддерживать. Ну, то есть как бы это достаточно реалистично выглядит, но при этом как-то очень невозможно.
Так. Действительно, да. Это верно. Мгм. Мгм. Понятно. Хорошо, это это понятно, а, что ты говоришь, э, и мы щас, а, это разберем. Но еще один такой момент. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, вот твоя цель- это сбросить 10 килограмм. А что не так с твоими вот этими 10 килограммами? То есть тебе они не нравятся по какой причине? Это твоя внешняя какая-то неудовольствие от того, что ты как ты выглядишь, или те кто-то сказал, или, может быть, ты решила просто в какой-то момент, проснулась и решила: "Вот вот хочу -10". То есть откуда вообще это пришло?
Мгм. Да, интересный подход. Ты знаешь, м, почему я хочу именно минус 10? А, в целом, м, в зеркале я себя уже приняла. То есть, как бы, это уже не 1 год, что я выгляжу так, да? Но мне всегда хочется чуть-чуть быть меньше. И, наверно, главная причина, ну, честно посмотрим правде в глаза, наверно, сама цифра мне не нравится. Вот я бы хотела, чтобы от той цифры, которая сейчас, чтобы было минус 10.
Мгм, и это хорошо. Мгм. Понятно. А то есть, другими словами, у тебя нету какой-то, ам, с какого-то физического отношения к себе, ты приняла себя в своем весе. А, у теб теб по сути, э, этот вес тебя никаким образом не расстраивает с точки зрения, он не ухудшает твоей мобильности, он не позволяет тебе там, э, как-то запыхиваться слишком сильно, или еще что-то такое. То есть, в принципе, ты тебе комфортно с твоим весом, и вопрос только в цифре на весах.
Верно. Хм, да, ты знаешь, ты всё правильно сказал. И, вот, даже ты вот сейчас озвучиваешь, и я понимаю, что это как-то звучит, м, слабовато для мотивации. Объясню, почему слабовато. Смотри, вот ты сказал такую фразу, что: "Оно мне никак не мешает, да, там, типа, ходить, бегать". То есть физически у меня нету, ам, проблемы какой-то, да, что, типа, вот у меня одышка ужасная, да, поэтому надо минус 10. Или, к примеру, там, врачи сказали: "Минус 10". Да. У меня нет такой ситуации. И вот когда я даже, вот, сама себя слушаю, а уж теперь тебя еще, понимаю, что это звучит как-то достаточно безмотивационно. Как будто слабая мотивация. Понимаешь, о чем я?
Возможно. Мгм. Да, более того, к вполне возможно, что как раз отсутствие действительно сильной настоящей мотивации, оно как раз и не позволяет тебе вдолгую, а, не только попланировать, нет, как раз планировать она тебе позволяет. А вот выполнять свой план вдолгую- нет, потому что мотивация быстро исчезает. Потому что, э, в чтобы это сделать, как ты совершенно правильно сказала, нужно регулярно заниматься, регулярно поддерживать определенную диету. И если тебе это дается достаточно сложно, то держаться ради того, чтобы просто цифра была меньше на весах, как будто бы не звучит как супероправданная мотивация для всего вот этого вот, ам, стресса, который ты будешь испытывать. И будет испытывать твой организм. Как ты думаешь?
Мгм. Мгм. Мгм. Так, ну получается, я в тупике. Ну, вот это так звучит. Получается, пока я довольна собой в зеркале, да, но при этом просто хочу цифру минус 10, я что, так и останусь на этом месте? Получается, у меня, м, нету способов найти мотивацию? Это что, получается, мне надо только разозлиться на себя или разлюбить себя в зеркале, вот чтобы появилась вот эта мотивация?
Смотри, тут же есть 2 подхода. Первый подход: а, тебе комфортно со своим телом, тебе комфортно со своим весом. Единственное, что- это цифры на весах. Э, есть, э, подход такой: ты больше не встаешь на весы, не видишь цифры, которые тебе не нравятся, и таким образом ты просто ее не замечаешь. И, соответственно, у тебя всё в порядке. То есть это максимально быстрый способ избавиться от проблемы- убрать весы подальше. А, способ номер 2. Предположим, что тебе действительно всё-таки хочется, э, похудеть. Может быть, ты найдешь мотивацию, э, потом, в процессе, потому что часто бывает, что ты начинаешь что-то делать, и в процессе у тебя возникает озарение какое-то или какое-то, может быть там идея появляется, ты говоришь: "О, здорово!" Потому что поход в зал и соблюдение диеты, если это действительно просто вот цифра на весах и больше вообще ничего. То есть ты привлекательна, ты нравишься в первую очередь сама себе, ты нравишься другим людям, с тобой хорошо, э, и и и комфортно, с тебе самой с собой хорошо и комфортно, да, у тебя нет физических никаких ограничений, то как будто бы это вообще не цель. Э, да, но цель может появиться дальше, потому что она может вполне себе трансформироваться, потому что зал, спортзал, если ты, п собираешься в него ходить, это тоже же же, э, комьюнити, в которое ты приходишь и общаешься с людьми. И, возможно, глядя на других людей, на то, как они, ам, там поднимают железо, ходят на фитнесы там, растягиваются, йогой занимаются, в общем, заниматься какими-то активностями, ты, во-первых, познакомишься с другими людьми, ты поставишь себе какие-то новые цели. Возможно, тебя уже будет привлекать не цифра, а, на, э, весах, а то, насколько, а, по компания или, например, насколько ты можешь, э, легко и непринужденно сесть на шпагат или дотянуться руками там до до до пяточек, например, не сгибая, а, коленей. А это тоже интересные моменты, которые позволят тебе развить какие-то там гибкости, упругости и прочее прочее, что в принципе тоже очень неплохо. Как ты думаешь?
Ну-ка. Мгм. Так, да, ну Мгм. Да, да да, понимаю. Мгм, да. Мгм, а просто компания. Так. Да, действительно, ты знаешь, я не задумывалась об этом, но приобрести какой-то, ну ну, громко назовем его, навык, да, и или умение вот дотянуться там, банально, да, ты сказал, да: а, "Кончиками пальцев до, там, пяточек", да. А, или, там, сесть в шпагат, или, например, поднять ногу спокойно, э, на 90 градусов- это уже достаточно такое, ну, большое достижение, да. И, видя какой-то прогресс в виде того, что мое тело стало более гибким или, допустим, выносливым, да, если оно там берет больше веса, да, жим ногами, к примеру. М, ты знаешь, имеет место быть. Я об этом не задумывалась, что появляется в процессе какой-то спортивный ну, спортивный интерес же, да.
Да. Абсолютно. Абсолютно. П пс понимаешь, а, э, как-то тут получается, как будто бы, э, вес на весах, да, это не цель, а это, а, подс сподвигает тебя, например, пойти в спортзал. А ходить в спортзал или просто заниматься каким-то спортом для себя, легким, ну просто чтоб поддерживать свое состояние, а, в норме, да, это всегда хорошо. То есть если у тебя, например, не было мотивации ходить в спортзал, возможно, это будет мотивация. Потом она появится. Другое дело, что если ты будешь ставить четкие, жесткие такие 10 килограмм, а, за то есть почти килограмм в месяц, да, это сложно. Это может быть, ну, ты можешь этого не добиться, потому что организм у всех по-разному. Как кто-то может, кто-то нет. А может быть, ты сходишь, э, к своему там диетологу или к тренеру, и они тебе скажут: "Слушай, ну, по твоей вот конституции не получится сбросить 10. Да, максимум мы можем на 5 ориентироваться, а дальше будет уже, ну, вредно для здоровья". Может быть всё что угодно. Поэтому в данной ситуации, опять же, учитывая, что тебе комфортно с собой, э, зачем из этого комфорта выходить, если и так всё хорошо? А вот н нагрузить себя дополнительной физической нагрузкой, э, не напрягающей, но скорее оздоравливающей,- вот это тебе бы подошло гораздо лучше. Как ты считаешь?
Так. Да, да, да. Мгм, да. Да, действительно, хорошая идея, но это прям в корне другой подход. Это про то, что не нужно смотреть но цифры, да, ориентироваться на цифры, а ориентировать ться на выносливость своего тела, да. И, так сказать, такой челлендж просто себе устроить: "А что я еще могу?", да. "А что еще это тело может выдать?" Ну там типа хопа- пробежала там, не знаю, марафон какой-то, да. "О, ничего себе! Это тело это может?" Или там: "Ого, сколько раз там присела, или сколько раз отжалась!" А, типа: "Вау! Раньше я не могла там 10 раз отжаться, а сейчас у меня там, например, 20 спокойно выходит". Да, ты знаешь, это как будто бы прям прям в точку. Это вот то, о чем как раз вот наш с тобой разговор- про мотивацию. А, раз не находится мотивация в цифрах на весах, а, ну так давай ее тогда в другом месте поищем. Ты знаешь, мне очень понравилось.
Мгм. Давай. Я был рад, э, быть полезным. Я думаю, что у тебя всё получится: и искать, э, мотивацию, в первую очередь, которая важна для тебя, вот, а не для, э, весов или каких-то там чисел, э, чтобы она была полезна именно тебе, она тебя по-настоящему рада и приносила удовольствие. Это важная составляющая хорошей, долгой и здоровой жизни.
Да, ты однозначно прав. Слушай, спасибо тебе. Пока, пока.
Пока.